Pengaruh banget sih Kak. Aku tuh sampai dulu, beli lampu, tahu nggak lampu proyektor yang ada itu, suasana bintang-bintang dinyalain gitu? Jadi pas lampu itu diputar itu kayak ada lampu-lampu yang itu loh di atas dinding sampai di atas es apa eternit itu. Itu nyala lampu-lampu, bintang-bintang, gitu, jadi kayak, kesannya tuh, eee, cantik gitu biar kamarnya itu kayak oh ini s eee, suasana tidur nih gitu. Aku tuh sampai sampai ngedesain kayak gitu dulu tuh. Jadi, aku cat kamar, aku ganti apa istilahnya, seprei biar biar apa ya istilahnya, untuk tidurnya itu kayak nyaman itu. Karena menurut aku, sleeping time itu satu-satunya kenikmatan yang gak bisa diganggu gugat gitu. Iya kan? Nggak heeh kalau kita menderita insomnia nggak bisa tidur itu udah kayak, tersiksa itu aku perasanya. Kalau Kakak kalau Kakak gimana?
Hmm. Apa tuh? Oh iya iya iya iya tahu Kak. Hmm. Hmm. Bener bener. Hmm. Iya, wah. Wah, setuju banget Kak. Heeh. Ah banget. Ah setuju. Setuju banget sih Kak. Aku juga begitu. Heeh. Iya setuju banget sih Kak. Aku juga sama sih cuman aku nggak beli lampu proyektor itu sih Kak. Aku cuman beli lampu lampu kuning yang kecil itu loh Kak. Jadi dia kuning ke putih, apa ya, eee, warnanya, Jadi kayak kuning kuning telur ya. Eh bukan kuning telur. Heeh yang LED yang kecil.
Hmm. Hmm hmm. Oh. Yang buat redup itu n re buat redupin lampu? Oh ya ya heeh. Jadi kayak, eee, lampunya remang-remang ya.
Itu tuh jadi cuman Iya bener. Kalau remang-remang tuh kan kayak mata kita ter i apa ya, tersugesti juga mungkin ya kayak, suasananya jadi sa syahdu gitu kan. Jadi, misalnya jadi bawaannya tuh jadi tenang, rileks ya nggak sih Kak? Kayak ter terbius. <chuckles> Itu sih Kak. Jadi terbawa suasana. Jadi, menurut aku penting sih Kak. Aku juga setuju sih kayak misalnya, ganti seprei, terus kemudian ya kayak tadi di pertama nge Kak, bersihin tempat tidur, terus usaha ya kayak tadi Kak gadget semuanya dimatiin. Betul nggak sih Kak?
Heeh. Benar benar. Mhm mhm. Iya bener. Heeh.

Kakak pernah nggak sih misalnya mencoba kayak olahraga gitu sebelum tidur, gitu kan? Ada beberapa orang kan yang misalnya nge-gym gitu pas malam atau main, eee, tenis sore-sore, badminton, gitu.
Mhm. Kalau dulu sih pernah Kak kayak gitu, tapi kayak aku rasain lama-lama tuh di badan kayak enggak enak nih. Jadi, karena malam itu kan, apa ya? Saturasi oksigen itu kan merendah. Dan kita dituntut untuk aktif lebih banyak kan. Kita gerak, napas kita kan ngos-ngosan itu kayak cepat harus ada pergantian oksigen, gitu. Nah, itu jadi kayak rasanya napasnya berat, gitu. Jatuhnya itu kita kalau udah capek selesai olahraga, kayak males ngapa-ngapain, gitu. Jadi lebih capek daripada siang. Kalau siang atau pagi, sore itu masih enak capeknya, cepat fresh lagi. Kalau malam itu kayak cepat, e apa ya namanya, terkuras banget, kayak lunglai gitu. Jadi jatuhnya udah tidur aja, gitu. Kalau menurut aku sih lama-lama kebiasaan kayak gitu jadi kayak kurang bagus. Jadi sekarang aku tinggalin sih.
Mhm. Mmm, mhm. Iya, bener. Mhm mhm. Iya, heeh heeh. Mhm. Iya. Terkuras ya, Kak? Iya iya. Mhm. Mhm.
Biasanya nih, Kak, kalau aku mau tidur, itu minum susu hangat coklat, gitu. Susu coklat yang hangat. Karena heeh. Aku pernah baca sih penelitian kayak gitu, yang namanya coklat itu bisa kayak bikin apa ya, pokoknya zat yang ada di tubuh kita itu kayak rileks gitu loh. Kita ngerasa kayak, eee, relaksasi dan kita itu pengen cepat santai, tidur gitu. Dan itu aku sering buktiin Padahal cuma pakai susu coklat biasa loh, yang kadar coklatnya sedikit. Tahu kan, yang kayak kemasan-kemasan susu coklat gitu, yang harganya enggak terlalu mahal saset, gitu? Itu enak banget loh. Anget pokoknya. Jangan diganti pakai es, pakai aneh-aneh, nanti beda lagi tuh.
Iya sih, Kak. Mhm, apa tuh? Ah, enak banget tuh, Kak. <chuckles> Bikin rileks kayaknya juga. Iya iya, heeh. Mhm mhm. Iya iya iya. Iya, benar benar benar. Tapi aku setuju sih. Iya, iya. Iya.